Okay. Also, ist 'n großes Thema, das merke ich. Ich glaubem natürlich gibt's 2 Seiten, von denen man das Thema jetzt angehen kann. Man kann auf der einen Seite erst mal schauen, dass du selber eventuell gar nicht mehr in die Situation kommst, dass du so explodierst wie 'n Vulkan, ja, das und dann in dem 2. Schritt oder von der anderen Seite natürlich auch dran arbeiten: „Hey, wie gehe ich mit den, äh, Schuldgefühlen besser um, wenn's dann doch passiert?“, weil niemand ist perfekt, ja?
Aha. Ja.
Ähm, was ist denn dir grade wichtiger, fühl mal rein? Von welcher Seite willst du das gern mal anschauen?
Ja. Also, mir wäre es eigentlich wichtiger, dass es weniger zu so Ausbrüchen kommt.
Okay, super. Und da habe ich jetzt mal 2 Sch Vorschläge für dich, weil die eine Seite, das hatte ich kurz schon angesprochen. Du kannst e erst mal schauen grundsätzlich, dass du quasi das Fass gar nicht erst so voll machst, ne? Und dann ist nämlich auch der einzelne Tropfen im Alltag ist es dann nicht der letzte, der es zum Überlaufen bringt. Dann ist es halt einer mehr. Aber wenn du Reserven hast
Aha. Ja.
Also, das ist die eine Seite und dann ist die andere Seite, die man sich hier noch anschauen kann, ist, ähm: „Was mache ich in dem Moment, wenn's passiert?“
Ja. Ja, vielleicht bemerke ich das dann in dem Moment auch vielleicht schneller und kann dann eher sagen: „Moment mal, tut mir leid.“ und „Das möchte ich gar nicht.“ und „Das liegt nicht daran.“
Genau, es ist, ähm, eine eine Technik, die häufig empfohlen wird an so 'ner Stelle, ist sogenannte Achtsamkeit Achtsamkeitstraining. Hast du davon schon mal gehört?
Nein, kannst du mir das erklären?
Ja. Also, Achtsamkeitstraining, das kommt, ähm <tsk> teilweise aus der Meditation.
Aha.
Das heißt, man übt sich darin und das nicht erst in dem Moment, wenn's schon ernst wird, ne? Es ist wie wie, äh, Trainingsvorbereitung für den Sport. Man fängt nicht erst an, wenn das w wenn das Spiel angefangen hat, zu trainieren. Man trainiert vorher. Und so musst du dir das auch vorstellen. Und beim Achtsamkeitstraining ist es da gibt's verschiedene Varianten. Und eine sehr bekannte Variante davon ist, dass du dich hinsetzt und dir, ähm
Okay.
einfach nur beobachtest, was passiert, ohne dass du darauf reagierst.
Okay.
Das heißt, das muss jetzt nicht in 'nem perfekten Meditationshaltung sein. Du kannst dich einfach auf 'n Stuhl setzen und einfach mal anfangen mit 'nem kleinen Zeitraum, vielleicht nur 10 Minuten.
Mhm.
Du kannst das mit offenen oder geschlossenen Augen machen und einfach mal beobachten. Was kommt auf? Was kommen für Gedanken auf? Was kommen für Gefühle hoch? Und nur zuschauen, ohne es zu bewerten, einfach alles da sein lassen, als wär das 'n Kinofilm.
Okay.
Wie klingt das bis jetzt für dich?